Evet, evet, bu fikir şu anda ı ı daha da, eee, kafamda böyle güzel yer etti. Daha böyle bir mantığıma da oturdu. Eee, orda bir, böyle, bir şey, bir grup açıp, eee, orda da bir duyuru yapıp, işte, eee, konserlere gitmeyi sevenler ya da müzik dinlemeyi sevenler, hep beraber acaba bir grup, yani böyle bir WhatsApp grubu kurup, işte, paylaşımlarda mı bulunsak, bir araya mı gelsek diye, eee, bir çağrıda bulunabilirim ve bu güzel sonuç verebilir. Çok iyi fikir bence de. Eee, beni dinlediğin için ve bu güzel önerilerin için de çok çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbet oldu.
Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Evet. Evet. Hı, hı hı. Evet. Rica ederim. Ben de yardımcı olabildiğime çok çok sevindim. Görüşürüz.
Görüşmek üzere.